Gimana? Maksudnya, eee, respon kita terhadap orang baik, harusnya gimana? Gitu ya.
Kayak misalkan, ya apakah sebetulnya kit ya sebetulnya apakah kita harus gampang percaya aja atau harus kita, eee, selidiki dulu, Ini niatnya apa nih? Gitu. <chuckles>
Oke. balik lagi sih, menurutku ya. Di ini, tap eee, balik lagi menurutku. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang, sebenarnya kalau di dalam agamaku, di Islam. Itu kalau menerima kebaikan, harusnya enggak suudzon ya, maksudnya kayak, ya udah gitu, terima, gitu kan. Cuman nampaknya, secara di dunia nyata yang sekarang, apalagi di era sekarang. Mungkin kan itu zaman nabi, ya. Kalau di zaman sekarang kan, itu udah beda ya zamannya. Jadi, untuk sekarang kita perlu banget was-was juga. Jadi menurutku, ketika ada orang berbuat baik, kalau misalnya emang terasa tulus, dan terasa kayak nggak ada yang aneh-aneh, atau mencurigakan, atau dirasa, eee, nggak perlu harus mencurigakan, ya terima aja gitu kebaikannya. Dan, terima juga dengan tulus lah, gitu. Tapi kalau misalnya dirasa kita ngerasa kayak, wah ini kayaknya, eee, ada maksud nih, atau kayak, oh ini kayaknya patut dicurigai dulu deh, gitu. Nah itu ya ya emang gitu, seharusnya. Cuman, kalau aku sa boleh saran sih, kayaknya untuk di era sekarang harus banyak curigaannya, ya kita, gitu loh. Untuk ya, demi kepentingan kita juga, gitu loh. Mhm. Kalo nggak, fatal banget, nih.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Betul. Mhm. Iya. Mhm mhm. <chuckles> Iya betul. Iya iya iya iya. Aku paham sih. Mhm. Betul betul. Nah selain dari kejadian-kejadian tadi, gitu, ada nggak sih hal-hal simpel, yang sebetulnya tuh kebaikan dari orang itu, cuman kamu nggak sadari, gitu?
Ada kebaikan orang, cuman aku nggak sadarin.
Iya. Kayak misalkan gini, eee, contohnya ada, kamu misalkan beli makan atau bakso, gitu ya, terus dia lebihkan, gitu, entah, eee, baksonya, atau mungkin, eee, topping-topping lainnya, tapi dia nggak bilang ke kamu, gitu. Cuman pas se di rumah kamu baru sadar, gitu.
Oh, ya. Itu itu pernah sih juga. Jadi aku kayak beli eee, tapi kalau makanan tuh, biasanya jarang. Biasanya aku kalau beli online, gitu. Kayak beli apa gitu, terus kayak dilebihin. Perasaan aku nggak pesen deh, gitu. Perasaan aku enggak order ini deh, gitu loh. Terus ya udah, dilebihin gitu loh. Cu terus aku kayak, "Ih baik banget," gitu kan. Kayak, padahal aku nggak pesen, terus kayak ngerasa kayak, masih ada ya orang baik di dunia ini gitu loh. <chuckles>
Mhm mhm. Oh, gitu. Oke, oke. Mhm, mhm. <chuckles> Iya iya Iya iya. Mhm mhm. <chuckles> Mhm. <laughs> Iya iya. Terus kalo udah kayak gitu, misalnya dake dapet kejadian kayak git itu apa kamu jadi kayak, ah udahlah aku beli di tempat ini aja, gitu? Atau nggak seper se nggak segampang itu kamu percaya sama, eee, apa ya, kejadian itu? Gitu.
Mhm. Oh. Heeh. Enggak sih enggak sih. Aku aku percaya juga. Aku punya prinsip di hidupku juga kayak, manusia itu fleksibel banget. Hari ini bisa baik, besok bisa jahat. Besok bisa jadi teman, besok bisa jadi musuh, gitu. Jadi, menurutku, mmm, aku menghargai tindakan dia pada saat itu. Pada saat dia melakukan tindakan tersebut. Bukan karena dia baik sehari ini, besok kemungkinan dia jadi baik juga nih, nggak, nggak kayak gitu.
Mhm mhm. Betu <chuckles> oh, gitu ya. Iya iya. Mhm mhm. Iya. Mmm. Iya iya iya. Paham paham.

Mmm, ada ada. Jadi aku tuh, eee, waktu aku kan sering banget naik ojol kan ya dan aku tuh mikirnya dulu tuh kayak ya udah sih ojol gitu kan apa gitu kan, kayak menyetir terus kayak ya udah nyampe dek gitu kan, nyampe kak gitu kan. Iya cuman nganter doang, ternyata dari Gojek ini, aku udah bertahun-tahun kan naik Gojek, itu dari aku sekolah banget tuh aku naik Gojek sampai aku di yang sekarang ini udah kerja dan sebagainya, itu tuh aku banyak banget nemuin Gojek-Gojek dan ternyata ojek-ojek ini tuh kayak mereka tuh enggak cuman kerja gitu loh tapi mereka juga menurutku kayaknya banyakan mindfulness juga gitu loh karena, ketika aku di motor aku tuh diajakin ngomong gitu kan, diajakin sharing ngobrol dan sebagainya. Pemikiran mereka tuh deep gitu loh ternyata jauh dari mungkin kalau orang ngelihat tuh ya ojol dong, kayak aku ya kayak aku pertama sekali kayak ya ojol gitu kan, kayak nyetir terus kayak ya udah nyampe, dibayar nih gitu. Ternyata jauh dari kata itu tuh mereka tuh deep banget gitu dan, apa ya, ngasih saran ngasih masukan ya itu tuh legit dan valid gitu loh, kayak aku jadi banyak nih belajar dari ojol juga kayak dia nyeritain tentang, contohnya ya kayak salah satu contohnya tuh dia bilang, ini tiba-tiba ini aku beneran ngebuat aku kayak wah keren sih ini kayak padahal aku nggak ada ngasih tanda-tanda, aku nggak ada ngasih muka yang lesu dan sebagainya. Jadi waktu itu aku naik Gojek kan, aku naik Gojek, terus dia bilang kayak gini, eee, "Mbak, Mbaknya, jangan ini deh" dibilang jangan, apa namanya, "jangan sendirian, nggak papa terbuka untuk orang gitu loh," perasa "perasaan jangan nutup jangan nutup" kata dia terus aku kayak apa nih tiba-tiba terus aku kayak, "hah, gimana?" Kataku kan bilang, "iya nggak usah nggak papa kita tuh sebagai manusia apalagi di usia, Mbaknya, ini nih perlu loh kayak butuh," apa ya, "tempat cerita, perlu loh tempat untuk" ber "ya bersandar dan sebagainya" gitu-gitu. Terus aku nangkep kan sinyal nih bapak-bapak, ak itu bapak-bapak kan dan dia, eee, udah cukup tua sih kalau aku ngelihat dari perawakannya. Terus, eee, dia bilang intinya dia cerita lah tentang rumah tangga dia dan sebagainya, "iya aku aja nih kalau misalnya pulang kerja itu baliknya ke istri terus cerita nyeritain hiruk pikuknya dengan istri dan sebagainya. Nah, Mbak, juga gitu dong" katanya, "nggak papa kata dia, emang," eee, "trauma itu tuh nggak papa" gitu, terus aku dalam hati yang kayak, "tapi aku nggak cerita apa-apa, ini bapak-bapak kok bisa tahu sih," terus aku yang kayak, "oh iya, Pak," aku bilang, "makasih ya, Pak," aku bilang. Dalam hati aku kayak keren banget nih bapak-bapak kok bisa ya melihat ini, melihat maksudnya aku nggak ada cerita apa-apa, aku juga enggak ada ngajakin ngobrol nih bapak-bapak tiba-tiba dia ngajakin ngobrol aku gitu tentang itu, itu sih yang ngebuat aku kebuka juga kayak wah keren sih nih bapak-bapak, ini ngasih masukannya juga tentang, apa kehidupan dia sama istrinya gitu-gitu, tentang kebosanan lah terus cara menghadapinya dan sebagainya, gitu-gitu sih.
Ya, mhm. Mhm mhm, ya ya. cuma nganter doang gitu ya. <laughs> Mhm mhm mhm. Ya. Mhm. Oke. Mhm mhm. Oke. Iya. Mhm mhm mhm mhm. Oke. Mhm mhm. Oke, mhm. <chuckles> Oke, mhm. Iya, terus terus udah? Mhm. Waduh. <laughs> Oke, mhm mhm mhm mhm. <laughs> Iya, mhm. Oke. Oh, iya. Mhm mhm. <laughs> Mhm mhm. <laughs> Iya iya. Mhm mhm mhm. Ya. <laughs> Betul tuh. Ya. Mhm.

Mmm, bener bener, padahal simpel kan ya cuman sekedar senyum doang gitu loh, nggak ada sepatah dua kata, nggak ngebantuin aku dalam, sa apa, fisik dan sebagainya, tapi dengan kayak gitu itu bener-bener ngebekas membekas banget di aku gitu.
Mmm. Nah kalau untuk cerita, balik lagi lah kita cerita ke ojol tadi ya, menurut kamu kenapa sih si ojol itu gitu? Atau mungkin orang-orang yang ada di cerita kamu gitu ya, itu kenapa dia bisa kayak berbuat baik kayak gitu, gitu? Apa mungkin kebetulan sifatnya memang kayak gitu mungkin kek atau ada keperluan lain gitu yang dia mau dari kamu?
Hmm hmm. Hmm. Nggak ngerti ya, tapi kalau aku perhatiin nggak ngerti juga, aku juga nggak ngerti kenapa aku pikir kayak, oh mau modus nih gitu kan, tapi kalau dibilang modus juga, kayaknya tulus gitu loh, kayak aku nggak ngerasain dia ada modus, oke itu yang pertama, kan kita tahu ya maksud kita ngerasain ya ada in apa, insting, insting kita kan pasti berbicara kan. Iya benar, pasti kayak bilang kan ini orang ada maksud nih, ini orang ada ini nih gitu kan, itu aku beneran gak ada sama sekali merasakan itu gitu loh, jadi kayak, oke itu terbantahkan, terus aku mikir kan, oh apa mungkin gara-gara nih orang mau sedekah kali ya, bisa jadi, tapi maksudku kayak dia kerjanya ojol gitu loh, kayak kalau mau sedekah kenapa kenapa harus kayak gini bentuknya gitu, atau bisa kek dia kayak mau bagi-bagi makanan atau mungkin, ya jadi aku mikirnya juga kayak bisa ju bisa juga sih itu terjadi, mungkin ya mau sedekah aja gitu, dan kebetulan, ya mungkin dengan sedekah di pagi hari, ngebuat dia jadi kayak mood-nya baik dan sebagainya, gitu sih kalau aku ngelihatnya.
<chuckles> Hmm, hmm hmm. Oke oke, hmm hmm. Ya, hmm. Eee, naluri lah, naluri. Naluri naluri. Hmm. Hmm hmm. Ya. Hmm hmm hmm. Hmm. Betul. Berarti kayak sebetulnya ada kepuasan tersendiri mungkin ya yang dikasih sama orang itu kepada diri dia sendiri ya, oke. Nah terus setelah kejadian-kejadian itu gitu, pernah gak kamu jadi pengen, ah aku pengen juga deh berbuat kayak gini, gitu?
Kayaknya. Mmm, mungkin. Mmm. Mhm mhm mhm. Betul betul